あのちょっと、アドバイスしていただきたいことがあるんですけど、いいですか？
あ、もちろんです。何かあったんですか？
はい。えっとですね、あのそのアドバイスっていうのは、うんと私、年に1回ちょっと大きな旅行を、毎年するんですね。で、その旅行が、やっぱり楽しいんですけれども、やっぱりストレスを感じることも多くって。だからその旅行中に、そのストレスをどどう対処したらいいか、あのアドバイスしてほしいんですけど。
はい。 うん。はい。 はい。 うーん、なるほど。 ああ。 はい。じゃあね、ちょっと旅行について、もうちょっとね、詳しくお伺いしたいんですけれども。
あっ、はい、わかりました。あの旅行っていうのが、あの私、今アメリカに住んでて。で、それで毎年夏に、こう帰省をするんですよね、日本に。
うん。ちょっうん、はい。 はい。 うん。 はい。
で、その時に、あの子供が小さい子供が3人いるんですけど、その3人を連れていくんですよ。
うん。 はい。 はい。
で、それでその3人を連れて、で、うんと日本に帰省して、で日本にいる間は、実家に滞在するんですね。
うん。 はい。 はい。
で、それで実家に滞在する時に、ま、実家には、あの父親と母親の2人だけ住んでるんですけども、で、そこに、こう私たちが、こう転がり込むわけですよ。
うん。 ああ。 はい。 うん、そうですね。
それで、うんとあの、で、だいたいやっぱり、アメリカから帰省するので、そんないっしゅうかんとか2週間じゃ、もったいないから、あのだいたい帰る時、あのいっかげつ半ぐらい、いるんですよね。
はい。 そうですよね。うん。 あ、いいですね。でもご両親もね、久々にね、お子さんとお孫さんに会えるっていうのは、とてもね、いい機会なんじゃないかなと思いますね。
そうなんですよ。あの、そうだと嬉しんですけど。あ、でもこう、やっぱり大変みたいで。
うん。 はい。 ああ、あ、そっか。3人お子さんがいらっしゃるっていうところでああ、なるほど、はい。
そうなんですよ。 いえい、やっぱり、私の母がその、ま、ご飯は全てやってくれるんですね、ご飯作り。でも、私はやっぱり気を使って、あの片付けもやるし、あの、あと、ま、洗濯とかも自分たちでやるし。ま、できる限りのことは、やろうと思ってるんですよね。けど、食事だけはなんだろう、ま、母が、も、それは自分の仕事って思ってるみたいで、やってくれるんですよ。
うん。 はい。うんうん。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 おお。 はい、ありがたいですね。うん。
うん、そうなんですそうなんです。でも結構、あのうちの子供たちが、好き嫌いが多くって。その、うちの母が作った食事に、まるっきり手をつけない日とかもあるんですよ。
はい。 ああ、なるほど。うん。 うん。 なるほど、ちょっとね、お母さんとしては「やめて！」って思いながらも、ね、食べれないものをね、無理やり食べさせるわけにもいかないし、難しいですね。はい。うん。
うん。うん。 そうなんですよ。で、私は、あの、どっちの気持ちも分かるんですね。やっぱり母には作ってもらってる。私もそれはすごくありがたいし、私はすごく好きなんですよ、母の作ってくれる料理が、う、うん。けれど、その、子供たちの好きじゃないいや、うちの子供たちがやっぱあの、好き嫌いが多すぎて、こう、食べれるものと食べれないものが、こう、はっきりしていて、で、そしてあの、食べれるものが少なすぎる。
はい。 うん。 はい。 うんうん、そうですよね、うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ、ああ。 うーん、なるほど。
そう。だからね、それもあの、すごくわかるんですね。だから私がご飯を作る時はやっぱり子供の好きなもの、食べれるものの中で何とか工夫して作るんですけど、やっぱりそれを自分の母に押し付けることはできなくって
はい。 うん。 はい。 はい。 そうですよね、作ってもらってる手前言いづらいですよね。
そう。 そうなんですよ。いや作ってもらってるだけでありがたいから、もうそこまでは言えない、けど、やっぱりそのドンって確かに出されると、目の前に、子供たちの、で、子供たちも食べれないから残すし、で、食べるものがなかったから、あの、ずっと「お腹空いた、お腹すいた」とか言ってるんですね。
はい。 うん、はい。 はい。 うん。 はい。うん。はい。 はい。 うん。 はい。 あ。 うん、難しい。お母様のね、考えをね、あの、こうなんだろう、「ショック受けてないかな？」とかって気にされちゃいますよね。うーん。
そうな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
そうですね、確かに。うん。
うんうん。なんかね、それで、それもちょっと、ストレスに感じるというか、もう、どうしたらいいんだろうって。
うん。 はい。はあはあ。 うん、確かに難しいですね。やっぱお子さん、3人いらっしゃるっていうところと、それぞれね、好き嫌いあると思うので。そういった時に、あのそのお母様とかね、お父様の反応とかっていうのは、どのような感じなんですか？
うん。 うん。 うん。 うちの父は、全然もう何も気にしてないです。
はい。うん。 はい、うん、はい。
けれど、やっぱりうちの母は、もう、こ、露骨に、そのイライラを表すんですよね。
はい。 あ、なるほど。じゃあ結構、ま、ショックというより、こうイライラに変わってしまっている、感じが見られるんですね。
そうなんですよ。 あの、この間も帰省した時は、もう私と同じ反応してました。「もうもう何食べるの？何なら食べれるの？何作ったらいいの？」っていう風になってきて、だからもう最後の方は、もうほんとに冷やしラーメンばっかりで
うん。 はい。 ああ。あ、なるほど。うーん。 はい。 ああ、なるほど。もう食べれるものだけばっかり。うーん。
そう、そう、そう。なんか子供たちが、そう、冷やしラーメンは好きで、食べてたんですよね。だから最後、もうそればっかりになって。で、私もなんか、すごい申し訳ないな、と思ってたので、結構、あの1週間のうちでも、あの家を出てたんですよね。「あ、今日夜ご飯いいよ。友達と食べるからいいよ」とか言ったり。で、なんかそういう日を与えたりとか。あと仕事になったら、こう近くの友達んちに、お泊まりに行ってくるからいいよって。
はい。 ああ、あ。 うーん、なるほど。うん。 はい。 うん。 ああ。 うん、はい。 うん。はい。 うん。 うん。 ああ、はい、うん、いいですね、それはやり方としては。うん。
でうん、そうそうそう。こう、自分の親にも、こうなんだろう、あの休憩を与えるっていうか。
うーん、そうですね、やっぱ長いとなるとね、結構合間のね休憩も必要ですよね。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
うーん、うん。 はい。 まあ、そうですね、年齢、結構ばらつきがねあるので、それぞれに応じてね、あの、あるかなとは思いますね。
そう。 そうなんですよ。で、下の一番下の子なんてまだ3歳なんで、ま、きょうだい喧嘩とかして泣いたりとかもするし、なんかもうとにかくああ、やっぱり、ま、人が4人増えるだけでもちょっとね、こう賑やかになるのに、そのうち3人がこう、子供だったりすると結構もう騒がしいんですよね。
うん。 はい。はい。 はい。はあ。うん。うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 そうですよね、なんとなく想像できますけど、こうなんかね、こう大騒ぎみたいな感じに、お父さんとお母さんにとっては映りそうですね。うん。
うん。 そう、そう、そう。で、家の中をちょっと走り回ったりとかもするし、あとは、あれですね、あの、「テレビ見たーい！」とか
はい。うーん。 ああ、何したい、これしたいっていうね。願望ですよね。うーん。
あ。そうそう、そう。で、こう、テレビをこう、取っちゃうので。本当だったら、うちの母親と父親が観てた番組が観れないとか。
はい。 ああ。 ううん。 ああ、なるほど。なうんうんうん。
で、そんな風になっちゃうんで、あの、ひしひしと感じるんですよね、私は。特に母からの、その、何て言うんだろう圧力っていうか、母もちょっとこう我慢してて。いや、孫がね、可愛いのはうん、すごくあの、可愛がってもらってるっていうのは、すごいわかるんですけど。けど、それと同時にやっぱり、母もなんかこう、ストレス感じてるなっていうのが、私のストレスなんですよね。
はい。はい。うん。 うん。うん。はい。 ああ。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 あら。 なるほど。そうなるとね、せっかくね、こう安心したくて、こう落ち着きたくてとかね、実家に帰ってきているものが、自分もハラハラしてしまうっていうところで、なんかこう、落ち着かないっていう感じなんですね。
うん。 そうなんですよね。せっかくの帰省がね。
はい。うーん、なんかこう、お母様とこうね、お子様たちについて話したり、こう、例えばご自身も、それについてすごくストレスを感じているっていうことを、お伝えしたことっていうのはあるんですか？
うん。 うん。 え、母にですか？
はい、その、何て言うんでしょう、お父さんお母さんを気にしてのストレスとかではなく、やはり日頃の、ね、3人の子どもの子育てって、やはり少なからずストレスは溜まるじゃないですか。
はいはい。
うん、で、やっぱり好き嫌いがあるっていうことで、ね、多分あの、お母様も、普段のお食事も結構大変でいらっしゃる気がするんですね。
そうですね、うん。
うん。その、自分自身の普段の、こう、「こういうことで、苦労しているんだ」っていうことを、お母様に相談してみるのはいかがですか？
いや、そうですね。そうなんですよ、あの私、3人子供が居るんですけど、私の母もさんにん子供が居るんですよね。
う、うん。 はい。 うん。 ああ、あ！じゃ、もう2人、ごきょうだいがいるということなんですね。なるほど、はい。
そうそう、そうなんです。でも、やっぱりそうです。私も今さんにん子供があの、出来て、育ててて、それで初めて、「あ、こういう気持ちだったんだな」って自分の母親が。で、そう思うことが結構最近増えてきたのでうんうん、ううん。そうですね、話してみるのはいいかもしれないですね。
うん。 はい。 うん。 ああ、うん、うん。 はい。なんかね うん。なんとなくやっぱ、お母様もね、こう、なんだろう、娘さんの本心を聞かずに、そのまんま帰ってきたことに対して、こういろいろやってあげたい気持ちと、でもやっぱり、あのそれでもやっぱり、1か月とかね、あの長くなってくると、こうやはり、負担もあったりして。こうもしかしたらね、お母様もこう言いづらい不満を、なんかこう2人で話し合うことで、あ、あの子供もそんなこと考えてたんだ、ってなると、なんか、ね、あの、なんて言うんでしょう、もうちょっとこう、気持ちも楽に、そういったことに対応してくれるのかな、と思いまして。
うん。 うーん。 うんうん。 うんうん。うん。そうですよね。なんか、あ、絶対、うん、あると思います。だかやっぱ、同じ母親だからこそ、分かり合えることっていうのが。うん。
なんかね。うん、ご自身もうん。 うん。 ねえ。 ん、で、こうね、アドバイスとかを聞いたりして、なんかお母さんは、ね、私たちは小さい頃、3人いて、大変だったんだよねっていう、こう、自分も今こうやってね、その立場になって分かる、っていう気持ちを伝えた上で、「お母さんは、こういう時どうしてた？」とか、「なんかやっぱ、好き嫌いが多くて。私も普段から、ご飯作るのがすごく大変で、どうしていいか分からないんだよね」みたいな。なんかね、こう先輩として、こう、何て言うんでしょう、対応をしてみると、お母様も、ちょっと気持ちが良くなって、なんか「ここは、こうしたらいいのよ」みたいな感じで、話してくれたりすると、もうちょっと、お互いのなんかね、あのなんだろう、ちょっと我慢してたものをね、緩和できるのかなと思いました。
うん。 うんうんうん。 うん。 うん。 うーん、そうですね。いや、そうです。やっぱなんか、1人で溜め込んでるんだろうな、って思ってたんで。なんかうん、そういって話してみるのは、いいかもしれないです。で、なんかそれを共有できて、で、それで、その夏、帰省している間は、一緒に子供たちの面倒見る、みたいな感じで、うん、していけたらいいですね。うん。
うーん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 はい。うん。 うん、とてもいいと思います。
う、うん。なんか今日アドバイス、たくさんいただいてありがとうございました。次の夏に帰省するのが、楽しみになってきました。
うん。 あっ、良かったです。ぜひね、楽しんで過ごしてくださいね。こちらこそありがとうございました。
はい。 ありがとうございました。